Thật sự thì lúc trước á là mình bố trí một cái, à, chỗ làm việc ở ngay phòng khách, nhưng mà sau đó là mình cảm thấy nó hông ổn. Ờ, nói là c phòng khách thì cũng không đúng, mà là nó hơi gần với cái ban công, tại vì ban công á là nó có cây cối này kia, kiểu là, là làm việc ở đó thì mình cũng có không khí. Nhưng mà nó thực sự là nó cũng không thoải mái cho lắm bởi vì cái tiếng ồn, thứ nhất là ở bên ngoài đường nè, đó, ờ, với cái thứ hai nữa là nhiều khi mình đang làm rồi cái, ơ, con mình nó lại xin cái này, nó lại xin cái kia, đó, cho nên nó nó cũng xao nhãng lắm á bạn.
Ừm. À. Đúng rồi. Đúng, đúng. À. Hiểu, ờ, tức là bị, ờ, những cái tác động xung quanh nhiều khi là con cái rồi tiếng ồn nè. Vậy thì chắc là cái, ơ, tiếng ồn á thì nếu như mà bạn đang làm việc nha, cái có tiếng ồn á, thì bạn có bị là phân tán hay là khó tập trung hông đây?
Ừm. Ừm. Ừm, nói chung thì, ờ, ừm, cũng không thể nào mà mình đạt hiệu quả như là ở trong phòng kín được. Đó, v tùy cái tiếng ồn, ví dụ như là tiếng ồn mà lớn mà kéo dài như là cái tiếng mà hát karaoke á bạn, ồ, có nhiều người người ta hát hả 3-4 tiếng đồng hồ, mà nó nó rất là phiền luôn, mình không có suy nghĩ được luôn. Còn có những tiếng là tiếng còi xe hay như thế nào á, nó một chút rồi thôi thì thôi cũng cũng không có vấn đề gì.
Ừm. Đúng rồi. Đó, đó. Ừm, vậy cũng khó ha. Ừm, đúng rồi. Tại vì á, cái đó thì nó chỉ thoáng qua một xíu thôi, à, nhiều khi là hát karaoke 3-4 tiếng là cũng hơi mệt đó. Rồi, ờ, khi nào á là lỡ mà rơi vô cái tình trạng hàng xóm mà hát karaoke rồi ồn nè, thì bạn có thể là ngồi ngoài cửa sổ và bạn tập trung làm việc được hông?
Ừm, đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Ừm. Hông luôn, chịu luôn á. <laughs>
Ồ, vậy thì lúc đó bạn có cái cách gì hông? <laughs> Có cách theo bí quyết gì hông đây? <laughs>
<laughs> Thì nếu như nha, nếu như mà được á thì mình ngưng làm việc. À, ừm, trừ khi nào mà cái công việc, gọi là, gấp gáp quá thì thôi mình ôm cái máy tính của mình vô phòng ngủ xong rồi mình đóng cửa sổ, đóng cửa, ơ, chính rồi, chắc là mình phải mở máy lạnh ở trong phòng để mình ngồi mình làm á, chứ mình ngồi ở ngoài thì thực sự là không làm được bạn ơi.
Ừm, đúng, đúng. Ờ.

Đúng rồi, tính ra là bạn sắp xếp cũng rất là tiện lợi, ngăn nắp, nói chung là máy tính ở giữa nè, xung quanh á thì có dây sạc như thế nào á là bố trí trong tầm tay để mà sử dụng là nó hợp lý luôn ha. Mà bạn ơi, ờ, lúc nãy bạn có nói là bạn bố trí cái cái góc làm việc là ở trong phòng ngủ á, vậy thì có chật chội hông ta?
Ừm. Ừm. Đúng đó bạn. Ừm. Ờ, cũng hơi chật thiệt, nói chung thì cũng không thể nào mà, ờ, ngồi thoải mái được như là ở văn phòng. Đó, nhưng mà ờ, nhiều khi thì cái cái ừm, mình
Ừm, rồi có cái tip nào nữa hông? Ừm. Đúng rồi. Vậy, à, vậy thì những cái lúc mà bố trí mà nó chật vậy đi thì bạn có cái, ơ, ờ, bây giờ ví dụ như trong những cái góc mà nó hơi nhỏ đi, cái phòng trọ đi, hoặc là cái góc nào đó nó hông có được quá rộng đi thì, à, bạn có bí quyết hay là cái tip nào đó để chia sẻ mà cho nó có cái cảm giác là nó thoải mái hông?
Ừ. Ừm. Ừm. Ừm, nói chung là cũng phải tùy vào cái nơi mà bạn đang ở, mình bố trí làm sao cho nó thứ nhất là nó phải có cái, a, à, cái, a, cái không gian nè, cái không gian thì nó phụ thuộc vào cái chỗ bạn, à, bạn ở rồi. Tiếp theo thì bạn phải làm sao để cho cái chỗ đó nó thoáng khí chút xíu, ví dụ nó phải gần cửa sổ nha n nhiều khi nó bít bùng, ví dụ mình nhìn cái xung quanh của mình á mà nó bít bùng quá, mình cũng cảm thấy là nó nó bị bí ý tưởng nữa. Hổng biết ai làm sao chứ mà mình mình là kiểu như vậy đó. Mình mà thấy không gian nó bít bùng quá, mình cảm thấy giống như là mình tù túng từ trong não của mình nó tù túng ra vậy đó. Đó, ừm, đó là gian.
Ừm. À! Đúng rồi. Ừm. Lý luôn đó, ừm. Ừm. Ờ. Ờ, khó chịu ha! Rồi, à, gần cửa sổ thì nhiều khi á là có không khí tươi nó tràn vào thì tinh thần cũng thoải mái hơn nữa bạn ha!
Ừm. Ừm bạn, cái không khí thực sự nó cũng rất quan trọng ở trong cái việc mà bạn, ờ, ừm, bạn hoạt động của não bộ đó, mình mình hít thở cho nó cái không khí mà nó thông thoáng nó cũng làm cho mình thoải mái và làm việc nó hiệu quả hơn.
Ừm.